うーん。
そういう何て言うんですかね、気が滅入るような、あの、現実がいろんな人の目の前にある中で、あの、もうおじさんがね、出てる動画だけど、なんかこう、そこには癒しがあるんですよね。
はい。 うーん。はい。 <giggles> はい。 おおじさんが癒しってことですか？<laughs> うん。
<laughs> ま、あの、おじさんが癒しというよりは、ま、あの、そこの主役のおじさん方がいあの
はい。 うん。
サウナのお話するんですけど
うん。はい。 う、ふーん。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
ああ。 はい。 <laughs> <laughs> うん。はい。 はい。 <laughs> はい。<laughs> ありそうで、ほんとにそうですよね。うーん。 うん。 <laughs> 涙も汗も流してる、みたいな。<laughs>
それですっきりして、あの、ね、今日も、しう明日も仕事頑張るかって言って。あの、帰ると
はい。 はい。<laughs>